Olha eu queria conversar um pouco e talvez, eh, se você puder me ajudar, porque eu tô com uma questão complicada, que é assim.
Ah. Sim. Ah.
Eu tenho um pouco de dificuldade, de dizer "não", né. Eu me sinto obrigada a aceitar convites, sociais, de amigos e tal, mesmo quando eu não quero, quando eu estou cansada, sabe. Eu dependendo da pessoa, eu tenho essa dificuldade. Num
Hã. Uhum. Hã. E você recebe muito convite? Aham.

Uhum.
Tipo, eu viajei há pouco tempo para o Brasil e tal, fui de férias. E eu comentei com ela que eu estava sobrecarregada, que eu estava muito cansada, e tal. Por quê? Porque eu trabalhei muito até o dia de viajar. E eu trabalhei, eh, em um dia até às 20h, e no outro dia eu fui às 3 e pouco da manhã para o aeroporto. Tipo, na na mesmo né, ali no mesmo dia. E aí ela viu que eu estava muito assoberbada, ela só como ela trabalha de casa, né, eu tam eu estava de home office nesse dia, ela é sempre. Aí o que ela fez? Ela almoçou na casa dela, e veio bater na minha casa. Ela falou: "Não, não, eu cheguei. Eu eu tenho uma reunião, mas eu fico no fone e vou fazendo o que precisa ser feito".
Hã. Aham. Uhum. Ah, entendi. Hum. Hã.